Rồi, ô kê, vậy là, ừm, có thể thấy là cuối ngày bạn cảm thấy là mệt mỏi, hay l cả thể xác lẫn tinh thần, đúng hông? Đó, vậy cũng cái dấu hiệu nghỉ ngơi của bạn mình nghĩ là bạn cũng cũng có một cái dấu hiệu, ờ, ban đầu rồi đấy. Thế thì cái triệu chứng này của bạn ấy nó đã kéo dài bao nhiêu lâu rồi?
Đúng rồi. Mình nghĩ nó cũng kéo dài khoảng tầm 2 đến 3 tháng nay, bởi vì là, ờ, bạn biết là công việc gần cuối năm ấy thì nó sẽ dồn lại rất là nhiều và phải chạy cho kịp deadline, rồi cái khối lượng công việc nó dồn lại từ đầu năm. Có những việc chưa xử lý xong thì mình phải xử lý hết trong cuối năm ấy. Cho nên là đó thì mình cũng phải thường xuyên tăng ca, rồi cho nên là, ừm, cái cái việc mà mình <chuckles> dễ stress, hay là dễ mệt mỏi mình cũng
Ừm.